Evet, kendi kendine konuşursun.
Tabii, evet. Bak, kulağa biraz ilginç geliyor.
Hımm, kendi kendine kendi kendine konuşurken, böyle, hiç yakalandığın ya da b birisine, böyle, şey, denk geldiğin oldu mu? Utandın mı ya da?
Oldu ya. Oldu ve bu eee, şimdi, biraz da kendi kendime konuşmaya alışmışım. Bu evin içinde olmadı. Markete gidiyorum ama zihnim de dolu yani bir şeyleri çözmeye çalışıyorum. Çözerken de, yani, işte, hani, içimden konuşmamışım, dışarıdan konuşuyorum. O sırada bir adam geçti, şöyle bir baktı bana, dedim, evet, büyük bir ihtimalle, hani, sorunlu olduğumu düşünüyor şu an ama neyse, ya, yapacak bir şey yok.
Hı hı. Evet. <chuckles> Deli olduğunu <chuckles>
Eee, başıma geldi yani o tarz, eee, küçük, eee, rezillik, utanma anları diyelim. Aaa
Hı hı. Peki bu tarz olaylar olduğunda kendine olan güvenin azaldı mı hiç, yani? Yoksa
Aman yok ya, onda hiç azalmadı. Bilmediğim bir insanoğlu, yani, bana değişik bir bakış attı. Hiçbir önemi yok açıkçası.
E, tanıdığın biri hiç seni yakalamadı mı bu şekilde?
Aaa, yok ama b beni tanıyanlar da zaten beni biliyor. Onlar da alışkın yani.
Ha. Tamam, konuşur, yani dedi, aaa, işte, kendi kendine de. Tamam.
Ya, "konuşur" diyorlar, aynen. Ya, bazen kendi kendime konuşurum, bazen, hani, şarkı mırıldanırım. Yani bir yerde aslında evimin neşesiyim de denilebilir. Hani, tek başıma yaşıyorum. Ne yapacağım ki, yani? Nereye kadar içimden konuşacağım?
A! Hı hı. Peki şey mi oluyor bu kendinle konuşmak, "Ya, müthişsin ya, gerçekten çok iyisin." yani, hani, bu şekilde ga gaza getirici mi yoksa böyle, aaa, işte, gerçekleri yüzüne çarpıcı mı? Böyle, hani, "Evet, ş bu problemim var. Bö bu yönden çok kötüyüm. Bunu, aaa, düzeltmek için de şunları yapmam lazım." yani kötü bir yerden mi alıyorsun o referansı yoksa, hani, aaa, eee, u u u "Ne olduysa oldu ya, sen süpersin, sen müthişsin, sen biriciksin." gibi bir noktada mı kendine güveni artırıyorsun?
Evet. Evet. Hımm. Ya. <chuckles> Yani, ikisi de aslında. Şimdi, böyle, ilk, eee, eğer negatif bir deneyim yaşadıysam ve b beni kırdıysa, aaa, orada, böyle, bir ilk bir, hani, üzülebilirim, ağlayabilirim. Hani, o kısım genelde sessiz olur. Hani, orada kalbim kırılmıştır çünkü. Ama o kısmı bir 1 saat içinde aşarım. Eee, sonrasında da, işte, kendi kendime sesli konuşmaya başlarım. Orada daha böyle bir motive edici kısım devreye girer. "Ya, bak, işte, herkesin başına böyle şeyler gelebilir. Utanmana, sıkılmana gerek yok. Hani, daha iyisini yapabileceğini biliyorsun." eee, falan gibi konuşurum, yani. Eee, ve senin dediğin tarzda sözleri de söylerim. İşte, "Sen biriciksin, eee, hani, çok tatlısın, ha halledersin." falan. Eee, bazen de, eee, böyle aynanın karşısına geçip, hani, kulaklığımı takarım ve sadece, eee, müzik dinlerim. O da kendime güvenimi çok artırır. Yani bir anda çünkü hayal dünyasının içine girerim.
Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Hıı.